Est-ce que ça t'es déjà arrivé, heu, de t'être perdu? Et heu, est-ce que tu te souviens si un passant était là pour t'aider?
Et bah écoute, ouais, heu, je me souviens m'être perdu, heu, en canoë-kayak. Donc, heu, j'étais avec, heu, avec ma chérie. Heu, comme on a l'habitude de faire, tu sais, on monte, heu, en en Hollande. Généralement, on aime bien, heu, heu, faire ce genre de petites périples, hem, en, heu, en kayak. Et donc du coup, c'était, on on avait on n'était pas non plus habitués, mais on en avait déjà fait au moins, heu, ouais au moins 6 ou 7 quoi, des petites balades.
Ouais. Ah oui, d'accord! Oui, comme vous avez quand même une petite expérience, heu, dans dans ce dans ce loisir.
Ouais, c'est ça. Et heu, bon, moi qui dit kayak, dit, canne à pêche, comme d'habitude hein, ça change pas de de de mon rituel. A heu, j'emmène les cannes à pêche, j'emmène les leurres, les trucs, les machins. Et en fait, on se décide de se faire 1 journée. Sauf que
OK. Ah, oui.
c'était dans un endroit qu'on connaissait pas du tout. Donc c'était à la habituellement, en fait, nous, on faisait s surtout ça dans les polders, donc du côté de Gouda, heu, Rotterdam, heu, Bergambacht, ce genre de villes, donc plutôt dans le sud de la Hollande. Et là, on s'est dit que c'était potentiellement le voilà, l'occasion de faire, heu, le nord, donc du coup au-dessus d'Amsterdam. Pour justement, heu, potentiellement, heu, avoir une autre expérience, heu, voir de nouveaux paysages et potentiellement essayer, pourquoi pas, heu, bah d'aller dans la mer! Tu vois? Par ces canaux.
Ah oui, d'accord! Ouais. Mmh, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord! OK, ouais, ça c'était un projet, heu, qui é qui était envisageable du coup, ouais de de rejoindre la mer?
Exactement, et donc du coup, heu, bon, heu, on a fait une erreur
Ouais.
c'est que heu, on n'a pas forcément trop regardé la météo, heu, tu sais, on n'a pas comparé la météo. C'est-à-dire que, on a regardé, tu sais, heu, sur Météo, tu sais sur le téléphone, mais habituellement, heu, on regarde sur plusieurs tu sais sur plusieurs, heu, plusieurs téléphones, plusieurs sources exactement! Pour être sûrs! En fait, pour heu pour, potentiellement, être sûr
Ha, oui, d'accord. Mmh mh. Sources? OK. Oui, bah, oui, surtout quand tu fais ce genre de choses parce que, heu, voilà, si tu as une rivière, heu, très agitée ou alors si tu es dans la mer et que, ouais, là les vagues se lèvent, ça peut être dangereux quand même, hein.
Bah, surtout, ce projet-là, donc en fait, habituellement, on le faisait tout le temps, constamment v par prévention. Et là, comme par hasard, on décide, heu, d'aller, heu, sur les canaux pour potentiellement rejoindre la mer, hein, heu. Et pour autant, ça nous a pas ça nous est pas passé par l'esprit de de de regarder, de checker alors qu'on avait l'habitude de le faire. Mais bref
Mmh mh. Ouais. Encore? OK. Donc déjà la 1re erreur c'est ça, c'est de pas avoir comparé plusieurs sources, heu, météo. Et heu, sinon, quand vous étiez équipés, heu, pour faire du d du kayak, vous avez toujours un gilet, hein, de sauvetage, c'est ça sur vous?
en tout cas Ouais. Alors, heu, nous, ce qu'on a dans le kayak, donc on a une petite trousse de secours. On a les lampes, heu, torches, surtout les lampes frontales plutôt. Très, très, très, très important. Parce que, heu, le nombre de fois avec mon père où on s'est perdu ou alors on est tom on s'est fait avoir par la nuit et donc du coup, on ne retrouvait plus le chemin. La lampe frontale, c'était rédhibitoire, c'est obligatoire. C'est si on n'a pas les lampes frontales, on fait pas de kayak. Ça, c'est sûr!
Ouais. Mmh. OK. D'accord, ouais, c'est c'est un accessoire qui est devenu indispensable, heu, vu l'expérience que tu as eue, hein, par le passé.
Exactement! Heu ensuite, bon, on est en Lande, donc toujours avoir un petit K-Way avec soi. Heu, comme tu l'as dit, on a toujours, heu, 1 alors ce je sais que c'est pas bien, mais on a, heu, 1
Ouais.
heu, tu sais, heu, gilet de sauvetage pour 2. Mais, c'est pas n'importe quel gilet de sauvetage, c'est un gilet de sauvetage, bon, un petit peu nouvelle génération. C'est-à-dire que, il est pas lourd. Il y a rien de spécifique, tu vois, quand tu le portes. Mais quand tu tombes, au contact de l'eau, c'est là où il se met en mode, heu, tu sais, heu sauvetage quoi.
Ah oui? D'accord. Ouais. Ah d'accord, c'est là où il se il gonfle en fait tout seul?
Ouais c'est ça, avec une bonbonne en fait qui capte l'eau. Et dès que tu es en contact avec l'eau, elle, elle capte ça. Et en fait, ça te v ça ça, bon, on en a jamais eu l'utilité pour le moment, mais, heu on dans les vidéos, c'est ça, en fait. Dès que tu tu es en contact de l'eau, ton gilet de sauvetage s'ouvre et bon ben là, du coup, heu, t'es sauvé, quoi, entre guillemets.
Oui. D'accord, ouais. Et pourquoi, du coup, 1 pour 2?
Tout simplement parce que moi, je déteste avoir ça. En fait, je sais pas, ça me gêne, ça me voilà. Et et comme, bon, je sais que c'est pas bien de penser comme ça, mais j'ai fait énormément de natation quand j'étais petit donc je sais nager. J'ai déjà nagé dans des rivières, dans des lacs, heu, j'ai déjà nagé dans la dans l'océan. J'ai déjà, heu, voilà, je me suis fait plusieurs fois 1 fois, du moins, avoir par les marais. Tu sais, heu, on te dit des fois, heu, ma ma grand-mère me disait: «Fais attention aux baïnes, fais attention aux baïnes, fais attention aux baïnes!». Ben un jour, je me suis vraiment fait emporter par une à l'océan et donc, du coup, heu, j'ai dû, heu, entre guillemets, bah, me débrouiller, heu, tout seul en prenant bien évidemment conseil à ce que ma grand-mère me disait, pour, heu, ne pas lutter contre le courant, mais plutôt nager en pa en perpendiculaire
Ah! d'accord. Oui. Mouais. Ah ouais? Oui. Ouais.
en parallèle pardon, excuse moi. Plutôt en parallèle du courant et contourner ainsui ainsi le le courant. Et, heu, et donc, du coup, c'est comme ça que j'avais réussi à à me débrouiller. Donc, je me suis dit: «Je préfère limite que ma compagne ait un gilet de sauvetage, mais que moi j'en ai pas», voilà. Donc c'était par rapport à ça.
Oui, c'est mieux. Oui! Ah, ouais d'accord. Et tu as jamais pensé, tu sais, par exemple, hein heu, je te le souhaite absolument pas, mais he tu sais, si c'est agité ou, alors tu tu m tu passes sur un gros caillou qui vous renverse et justement, là, tu te cognes la tête, tu vois? Tu deviens inconscient. L là, il y a ça ça pourrait être utile là, un gilet.
Bah Ouais, bah justement. C'est potentiellement, heu, tu vas le voir par la suite, c'est potentiellement, heu, une histoire un peu similaire. Je vais te raconter.
Ah oui d'accord, ouais. J'ai hâte d'avoir la suite alors.
Et heu, donc du coup, heu, voilà. On avait tout d'équipé: l notre petite gourde, notre petit pique-nique, les petits leurres, et cetera, et cetera. Et on décide d'y aller. Donc on se démarre, heu alors je me souviens plus exactement de la ville, mais c'était, heu, nord d'Amsterdam. Hem, c'est vraiment dans la pointe, hein, vraiment la pointe tout en haut là. Hem, on démarre. Hop! Et on franchit les obstacles. Hop! On kiffe. Franchement, il faisait beau, un beau temps. Franchement, exceptionnellement, heu, pour tout le pour, heu, le moment où on y allait, donc on était on y est allé en automne. Franchement
Mmh mh. Mouais. D'accord.
ah c'était, heu, un très, très beau temps! Franchement, j'étais content, beau soleil, ciel bleu. Bon, un petit peu de vent, pas trop, mais franchement, heu. Bon, du coup, heu, on a bien av on a bien kiffé une bonne partie de de la matinée, une bonne partie de début d'après-midi avec un super bon pique-nique là. Han! Le soleil, ça réchauffait parce qu'il faisait un petit peu frais. Non, franchement, heu, on on pouvait pas s'attendre à ce qui arrivait quoi.
Ouais. Oui. Oui. Donc c'est t ça a très, très bien commencé, heu, juste au niveau de la météo déjà.
Ouais voilà, c'est ça. Et à un moment donné, on a, heu, donc, heu, on on on continue, heu, nos aventures. On on essaye de passer donc, heu, tu sais les les petits rues, on essaye de passer de ca de cadeaux de de canaux en canaux.
Mmh mh. D'accord.
Ben, alors vraiment pour, heu pour, heu, kiffer le le l'espèce de petit road trip dans les canaux de de de Hollande.
<chuckles> Ouais.
Et à un moment, on tombe sur un monsieur. Donc le monsieur, il nous dit heu en en hollandais, donc, heu, bon, après on l'a on heureusement que ma ma conjointe avait quelques petites notions de hollandais. Elle a cru comprendre que il nous disait de faire attention, heu, à la météo qui allait changer.
Oui. Ah d'accord! Il vous a prévenus de ça, lui? OK.
Mais ouais exactement. Mais on n'était pas sûrs. Et comme on était à fond dans le moment, on a pas pensé à regarder nos téléphones. 2e erreur.
Ah ouais.
Voilà, ça
Ah oui, c'est sûr que là, heu, en plus, le le monsieur, il a dû heu, lui, il savait, peut-être que c'était un habitué aussi de la région. Il sait que le le champs le le temps change très vite hein.
Ouais, tout à fait. Bah, heu, ouais hein. C'était un pêcheur, donc, heu, forcément, heu, en plus entre pêcheurs, on on s'écoute toujours. Et là, bah, j'ai dérogé à ma à ma fonction heu de numéro 1 de pêcheur, écouter les les anciens. <laughs>
Ouais <laughs> c'est vrai que ça peut être très utile hein, la sagesse.
Ouais, exactement. Donc du coup, bon, on écoute pas trop et d'un coup, bon, on commence à comprendre qu'effectivement le temps devient un petit peu plus instable, dans le sens où il y a plus de vent et il commence à avoir l'apparition de nuages, mais pas des nuages menaçants, au début. Tu vois?
Ah oui? OK. OK. Oui ça a commencé par des, heu, des petits nuages qui sont venus comme ça. Bon il y avait du vent, certes, mais vous e ça vous a pas inquiétés plus que ça au début, quoi?
Donc, heu, bon. Ouais, voilà. Des petits cumulus à droite, à gauche, heu heu sans forcément de gravité. Jusqu'à un moment où, pareil, on était dans le moment, heu, on arrive sur un très, très grand canaux.
Mmh mh. Moui.
Donc potentiellement, heu, le dernier, heu, enfin le dernier canal avant le le la mer, si tu veux. Et heu, on se dit: «Bah vas-y, on y va, on est quasiment à la fin de notre, heu, périple. On aura juste à remonter». Donc, heu en si franchement hein, si on va à une vitesse constante parce que là, du coup, on a fait plein de pauses, je me suis arrêté plein de fois pour pêcher, pour manger, na na na. Heu, ça nous a pris 3 heures et de ouais, 3 heures, heu 4 heures à peu près. Sans compter la pause. Donc, là si on y va à fond, en 2 heures, 2:30, heu, on est à la voiture, tu vois? Donc, ça nous fait pas si peur que ça.
D'accord. Oui. D'accord. Ouais, oui, oui. Bien sûr. Alors du coup, heu, qu'est-ce qu'il s'est passé derrière? Pourquoi tu t'es heu, vous êtes retrouvés perdus?
Et là Et bah écoute, heu, on s'est retrouvés perdus dans le sens où sur Google Maps, c'était pas du tout là où on pensait être.
Ah oui!
C'est-à-dire qu'on était, heu, complètement à l'opposé de là où on devait être. Et donc du coup, heu, bah, en fait, on était un parce que si tu veux, on est passé par des endroits où tu peux pas faire machine arrière. Tu vois? Parce qu'il y a quelques petites cascades, il y a quelques petits courants un peu plus forts. Et donc, heu, bon bah là là l là, du coup, on commence à stresser, et cetera. Bien évidemment, quand tu commences à stresser, il y a d'autres choses qui se passent, il y a la tempête qui commence à arriver.
Mmh, d'accord. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
Heu et là, ouais. Là, ça a été, heu, ça a été un petit peu plus complexe pour nous, parce que du coup, on s'est pris des rafales de vent extrêmement fortes. On a commencé à avoir la pluie
Mmh mh. Ah oui, d'accord.
et là
Il y a tout qui s'est accumulé en fait, hein, heu, le stress, le fait d'être perdu, le vent, la pluie. Et heu, ça s'est transformé en orage, c'est ça?
le drame mmh. Exactement. Et là, l'orage a été de plus en plus intense, mais pas orage, éclair, et cetera, hein plutôt, heu, un temps orageux. Tu sais, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup, beaucoup de vent et heu, u une des précipitations, tu sais. Du du vent q qui est très intense et ça nous a fait chavirer. Ça nous a éjectés contre, heu, une bordure et, heu, et en fait, j'ai perdu un peu de matériel de pêche, j'ai perdu quelques affaires. Heureusement, heu, bon, l'essentiel était là. Mais du coup on s'est fait éjecter sur la bordure! Et donc du coup
Aïe, aïe, aïe. Moui. Mmh mh. Oui. Ah là là. Oh,, Ç ça ça devait être, heu, super hem stressant, heu, de de de vivre ça. Vous a vous vous êtes dû a avoir peur, hein, sur le moment. Surtout ta ta ta compagne hein, heureusement que bon, elle elle avait son gilet. Vous é elle était équipée à ce moment-là, ou pas?
Voilà. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, oui, oui, elle avait son gilet, elle avait tout ce qu'il fallait. Mais on a de la chance, c'est que les canaux en Hollande, en manière générale, ils sont pas p ils sont peu profonds. Tu vois? Il y a peut-être en heu, allez heu, 1,50 m maximum. Et là, on était en bordure, donc il y avait à peine, heu, ouais, 50-60 cm centimètres. Mais ça a suffi pour nous renverser, et en plus de ça, pour crever une partie du kayak. Parce que du coup, c'est pas un kayak en coque dur, c'est un kayak, heu, que tu peux acheter à à à Decathlon, heu, avec une chambre à air, si tu veux.
Oui. Ah! OK. Oui. Ah! D'accord, ah oui donc c'est quand même quelque chose qui est qui est beaucoup plus fragile hein forcément que les kayaks, heu, durs. Et heu, comment ça s'est passé après? Vous avez, heu, réussi, heu, ma malgré le courant, à remonter sur la berge?
Et bah, heu, ouais, on a réussi parce que du coup, moi, j'étais accroché tant bien que mal. Heu, le kayak commençait un petit peu à couler, à prendre l'eau. Donc moi, j'étais tout trempé, mais du coup, j'ai essayé de sauver ma conjointe, entre guillemets sauver, hein. J'ai essayé de la faire partir en 1er, heu, en 1re et voilà, donc du coup, elle a récupéré quelques affaires, et cetera. Moi, pendant ce temps là, heu, bon bah, écoute, heu, mouillé pour mouillé, j'ai été dans l'eau direct, hein. J'ai récupéré les 2-3 affaires qui traînaient. Le reste, bon ben, il y a quelques trucs qui ont été emportés par le courant, mais rien de dramatique. Et, heu, bon ben là, du coup, on était bloqués sur la berge d'en face, sans savoir comment retourner, heu, à la voiture. Parce que potentiellement, on avait fait plus de 3 heures de balade, donc, heu, on était super loin de la voiture, quoi.
Oui. N ah, oui. D'accord. Oui, vous étiez très loin. C'est ça? Vous étiez super loin de la voiture, du coup. Et, heu, comment ça s'est passé? Il y a il y a quelqu'un qui qui a pu vous aider?
Et bah oui. Je sais pas comment c'est possible, mais, heu, il y avait, heu, 4 monsieur, 4 monsieur qui étaient en train de de faire un tour du propriétaire. Parce qu'en fait, c'était 4 monsieur du coup, bah, on a appris à les connaître, qui sont venus en à en aide, qui ont vu la scène. Et en fait, ces monsieur étaient promoteurs immobiliers, enfin pas immobiliers, mais tu sais, ceux qui achètent des parcelles, des terrains et qui en font par exemple des entreprises, qui en font des trucs. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle. En tout cas, ils nous avaient dit le nom en hollandais, mais bon, je sais pas exactement le définir en français.
Ouais. Ah oui! Mmh d'accord. Oh oui!
Et donc du coup, heu, bon bref, ils nous aident, et cetera. On discute, heu, et en fait, heureusement qu'ils étaient venus à 2 voitures, tu sais, heu, et en fait, ils nous ont ramené, toutes nos affaires, et cetera. Heu, ils nous ont offert un bon chocolat chaud quand on est arrivés à la voiture, mais
Mmh. Oh, sympa!
il y avait 1 heure de route jusqu'à nos voitures notre voiture. En voiture hein, pas à pied, ni rien.
Ah oui 1 heure de route, c'est c'est énorme déjà donc, heu, ç ç ça aurait pas été possible du tout à pied?
Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Du coup, heu, heureusement qu'ils étaient là parce que franchement je j j j'ai discuté avec ma compagne et on s'est dit: «Mais comment on aurait fait si il y avait eu personne ou si ça avait été un peu plus tard?». Parce que du coup, eux, ils allaient partir en fait. Ils étaient heu, ils étaient sous le point de partir, heu, bon, heu, à allez, à 20 minutes près. Mais tu vois, 20 minutes près, si on avait peut-être pé fait un peu plus de pause ou alors si on avait continué à discuter avec d'autres gens. Bah en fait on aurait heu, on ne serait jamais tombés sur eux et potentiellement, on s on se serait moi, peut-être, heu, avec l'eau, il faisait super froid. Bah, heu, tu vois, hypothermie ou ce
Extrêmement compliqué? Ouais. Oui. Ah ouais. Ah oui, il y avait des risques d'hypothermie, tu penses?
Bah potentiellement, parce que vraiment, j'étais frigorifié. Moi j'étais tombé dans l'eau. Heureusement ma compagne, elle avait rien du tout, juste les baskets mouillées. C'est pas, heu, voilà, c'était moins grave que, heu, que moi qui étais tout trempé. Ah oui, moi c'était
Ouais. OK. Que tout le corps, heu, mouillé, ouais bien sûr. En plus avec les, heu, avec les vêtements mouillés tout ça, heu, ça c'est galère hein. Et, hem, quand tu as vu ces ces ces 4, heu, monsieur arriver vers toi, tu t'es ressen tu t'es senti rassuré tout de suite, ou tu as eu un petit moment de méfiance quand même?
Mmh. Pas du tout. Aucune méfiance et je pense que, heu, voilà hein, même si bon, tout le monde le dit: «Heu, l'habit ne fait pas le moine.», mais ils étaient tellement bien habillés. Ils avaient tellement tu sais bien coiffés, bien rasés, et cetera qu'on était on avait besoin d'aide avec ma compagne. Donc en fait, toute l'aide aurait été la bienvenue. Après, tu même s'il y avait eu quelqu'un, heu, cheveux défraîchis, tout ce que tu veux, on aurait on aurait quand même été, heu, tu sais bah avec besoin d'aide, donc, heu, peu importe la personne, heu, on aurait fait confiance directement.
Oui. Oui. <chuckles> Bah ouais, c'est ça! Ben évidemment, oui. Beh c'est vrai que ça rassure un peu quand quand le look de la personne te rassure, heu, derrière. Mais oui, dans ces moments là, tu fais un peu confiance à n'importe qui du coup, hein. Ben merci beaucoup hein d'avoir raconté toute cette histoire avec moi, c'était très sympa!
Et beh écoute, c'était avec grand plaisir en tout cas. Et puis, bon bah, ça nous a appris pas mal de choses hein, heu. Faut regarder plusieurs fois la météo avant de partir!